Bu aralar ben, böyle, içinde bulunduğum sosyal ortamda biraz bunalmış durumdayım. Eee, eşimin işinden, eee, dolayı insanlarla, eee, sürekli bir araya geldiğimiz ortamlarda oluyoruz. Eee, fakat, eee, kendi işimden ve konumumdan da dolayı yaşadığımız bölge, işte, içinde bulunduğumuz diğer, eee, sosyal ortamlardan dolayı, eee, hep, böyle, eee, nasıl desem, doğru kelimeyi bulamayabilirim ama, eee, biraz, eee, üst düzey insanlarla, eee, görüşüyoruz. Sürekli bürokratlarla, eee, ya da, işte, eee, sosyetik demeyeyim ama, eee, sosyal ortamlarda sosyetedeki, hani, eee, ımm, eğitim, eee, seviyesi, kültür seviyesi, eee, içinde durduğu maddi durumu çok yüksek olan insanlarla bir aradayız. Eee, böyle insanlarla bir arada olmanın da maalesef, eee, getirdiği bazı sınırlar var. Eee, nasıl anlatayım sana? Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin, eee, lise arkadaşlarımla bir aradayken ne çok fazla konuştuğuma, işte, ne, eee, oturduğuma dikkat etmek zorunda değilim. İşte, ayakkabılarımı kenara alıp, eee, ayaklarımı, işte, altıma alıp koltukta rahat rahat oturup onlarla güle oynaya sohbet edebiliyorum ama, eee, diğer insanlarla sürekli oturuşuma, kalkışıma, eee, işte, bardağı tutuşuma, yemek yiyişime dikkat etmek zorundayım ve bu beni çok bunaltıyor.
Hımm. Anladım. Tamam. Hımm. Ciddi. Evet. Doğru. Evet. Aynen. Doğru. Eee, öncelikle çok haklısın, yani, şimdi 2'si arasındaki farkı anlatınca da çok net anlayabiliyorum. Eee, lise arkadaşlarınla beraber ne kadar aslında sen gibi olabiliyorken, doğal bir şekilde vereceğin tepkiler varken öbür tarafta, eee, eşinin, eee, çevresiyle beraber geçirdiğin vakitte, hani, kendin sanki bir, eee, roldeymişsin gibi eline, işte, koluna, içeceğine dikkat edercesine, eee, bir davranış sergilemek zorundasın. E, tabii ki de bu seni, eee, yoruyor ve, ımm, o ortamda bulunma isteğini azaltıyor. Çok anlayabiliyorum seni bu konuda. Eee, peki, emm, bu durumda hissettiğin şeyler acaba biraz, emm, nasıl hissiyatlar? Yani, kendini yeterli göremediğini düşündüğün için mi acaba orada olmak istemiyorsun ya da, eee, seni eleştireceklerini düşündüğün için mi orada olamıyorsun, eee orada olmak istemiyorsun? Tam olarak hissiyatlarını, eee, paylaşabilir misin?
Hı hı. Kesinlikle. Aynen. Eee, şöyle tam olarak paylaşayım. Hayır, yetersizlik hissi değil hatta, ııı, onlar bazen yetersiz geliyor ama hepsi bir, iii, rol içinde olduğu için, ııı, sanki bir sahnedeymişler gibi davrandıkları için bu da bana biraz rahatsızlık veriyor. Iıı, işte, bazen, hani, bir konu konuşuluyor. Iıı, benim için o konu çok net, her şey belli ama 50 saat aynı konuyu konuşuyorlar. Fakat dediğim gibi ben yakın olduğum insanlarla, hani, iii, beraber olsam, "E, saçmaladınız artık, hani, o kadar net ki, nesini görmüyorsunuz?" derim. Zaten, hani, çok yakın arkadaşlarım, eee, hepsi çok zeki, iii, insanlar. Hani, öyle saçma sapan konuşmalara da girmiyorlar. Fakat, işte, dediğim gibi eşimin durumu, kendi konumum, hani, işlerimiz ve, ııı, içinde bulunduğumuz ortamdan dolayı ben böyle bir şey söyleyemem. Sessiz, sakin, gülümseyerek dinliyorum, yani, fikrimi belirtiyorum, anlamıyorlar ama ben hâlâ o ortamda, ııı, sanki onlarlaymış gibi devam etmek zorunda kalıyorum ve bu beni acayip sıkıyor. Iıı, benim rahatsızlığım genelde böyle durumlarda ortaya çıkıyor.
Hı hı. Anladım. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. E, tabii ki, yani, böyle, ortamlarda belki de herkes çok şey biliyormuş gibi görünür ama asıl bağ kuran şey aslında insanların arasındaki o, hani, samimiyet, birbirini dinlemek, hani, anlattığı şeye merak uyandırmak, eee, merak göstermek ve, eee, doğal akışta ilerlemesi. Ya, biraz, böyle, bilgi yarışı gibi olmak zorunda da değil. Orada kimse biraz kendini kanıtlama durumu olabilir belki de. İşte, bu olaylar da, eee, o ikili ilişkilerin, eee, samimiyetinin önüne, eee, önünde durmuş oluyor. Çok anlayabiliyorum seni. Emm, peki, bu durumda ne yapabiliriz acaba? Yani, her, eee, toplantıda bulunmak zorunda mısın? Yani, eşinin eşini yalnız göndermek, eee, dışarıdan, eee, nasıl, eee, görünür ya da eşin yalnız gitmeyi kabul eder mi? En azından, böyle, haftada, hani, eee, 1 kere mi buluşuyorsunuz? Sıklığa da bağlı bu. Eee, yalnız gidebilir mi bazı durumlarda?
Kesinlikle. Doğru. Hı hı. Hıı. Eee, aslında, eee, haklısın. Iıı, pek de böyle düşünmemiştim. Yalnız da gidebilir arada diye düşünüyorum. Ne bileyim, ben de, hani, destek vermek için. Sadece onun ortamı değil tabii, hani, doğal olarak, ııı, çeşitli ortamlar gelişiyor, eşli olarak da görüşüyoruz. O zaman herkes zaten, ııı, normal olarak benim de orada olmamı bekliyor. Eee, her toplantı da öyle geçmiyor tabii. Hani, bazen zevk aldıklarım da oluyor ama, eee, almadıklarım da oluyor. Imm, ne bileyim, ben şimdiye kadar hiç eşimi yalnız göndermek, eee, böyle, bir alternatif olacağı aklıma bile gelmemişti açıkçası. Sanki, hani, hep onunla mecbur gitmeliymişim gibi düşünüyordum. Eee, evet, gönderebilirim belki. Bir de böyle deneyeyim o zaman.
Tabii. Tabii. Evet. E, tabii bazen insan, eee, tamam, bazı o eee, durumlarda kendini mutlu hissettiğin anlar da oluyormuş. Kendi çevren de olmuş bir süre sonra orası ama, hani, eee, o role bürünemeyeceğin, işte, kendini, eee, o kasamı kas o anda kasmak istemeyeceğin zamanlar oluyor. En azından böyle zamanları eşinle, eee, bilmiyorum, paylaşabildin mi böyle hissettiğini onunla ama onunla, böyle, paylaşsan da bazı zamanlarda, hani, gitmek istemediğinde, gerçekten hiç içinden gelmediğinde es geçebilsen, hani, bir mola verebilsen ve, hani, tekrar o ortama girebilme gücünü bir sonrakinde elde edebilirsin diye düşündüm ben. Eee, biraz, eee, çünkü insanlar, eee, kırılmasınlar, üzülmesinler, işte, bu, eee, durum, eee, bitmesin, devam etsin, ilişkiler devam etsin diye kendini çok zorladığın, eee, zamanlar olabiliyor ve bu da tabii kendine haksızlık et etmiş oluyor. Yani, sen de burada aslında biraz kendine haksızlık etmiş oluyorsun ve çok zorlamış oluyorsun. Eee, belki, eee, eşinle bu konuyu konuşsan ve, hani, seni de çok zorlamadan bazı günler tek gidebilir, eee, ya da buluşma sayısını beraberce, hani, senin, eee, mutlu olmadığını görüp e, o da katılmayabilir. Eğer, hani, ayrı göndermek istemezseniz o da katılmayabilir. Başka bir şey yapabilirsiniz. Biraz sayısını düşürmek size iyi gelebilir. Biraz daha motive edici olabilir. Ne dersin?
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hı. Eee, belki, sayısını hani düşüremeyiz çünkü eşim için bu toplantılara katılmak gerçekten önemli, işi için önemli, ilişkileri sürdürmek için çok çok önemli. Hani, o ne kadar çok insan ilişkisi, onun için o kadar iyi. Tabii doğal olarak, ııı, ailemiz için de o kadar iyi. Iıı, ben de ona, ııı, her zaman iyi bir destek oldum. Iıı, herkes bunun farkında, eşim de farkında. O yüzden zaten sürekli beni yanında istiyor ama, eee, dediğin gibi benim tek yapabileceğim şey, hani, arada bir, iii, onu yalnız göndermek ve, eee, bir şekilde benim katılmamam. Eee, bilmiyorum bu dengeyi sağlayabilir miyim, eee, onu yapabilirim belki, eee, ama başka da, hani, ne yapabilirim, eee, çok da, ııı, bilmiyorum. Bazen eşime söylüyorum yani “Çok da bunalıyorum bunlarla, aaa, olmaktan“ falan diyorum. O da, işte, “İdare et, eee, s e, herkesten bunalıyorsun, işte problem sende“ falan diyor. Bu da beni üzüyor.
Anladım. Hımm. Evet. Evet. I hı. Evet. Hımm. Ya, böyle, eee, bir şeye kendini sakın inandırma. Çünkü en başta anlattığın şey, lise arkadaşlarımla ne kadar rahat, güzel, samimi ortamda, eee, kendimi doğal hissediyorumdu. Eee, şimdi biraz, ııı, tabii ki, ııı, çevresel faktörler de önemli oluyor. Yani, sosyal beklenti var burada. Eşin de seni yanında istiyor ama, ııı, doğru kelimeleri seçmek lazım tabii ki burada. Eee, sen de eşinle aslında bunu istemediğini, ııı, kendi duygularını ön planda koyarak, ııı, konuşursan belki seni anlayabilir. En azından sana biraz alan tanıyabilir. Eee, çünkü her ortamda kendini çok iyi hissetmek zorunda değilsin. Eee, o kişiler ve, hani, konuşulan konu, işte, e, o oturduğun koltuk bile seni bazen rahatsız ediyor ve orada bulunmak istemiyorsun. O yüzden bu senin suçun değil. Eee, sadece o eşinin yanında olmanı istediğin için de aslında çok da güzel bir şey. Yani, hani, yalnız gös göndermek istemiyorsun ve hiç aklına bile gelmemiş bu. Eee, eşine destek olmak için orada olmak istiyorsun. Bu da çok güzel. Eee, zorla samimi olmaya çalışmak da gerçek samimiyetin önünü kesiyor ve biraz, böyle, ilerlemeyi de durduruyor. O yüzden benim naçizane tavsiyem, hani, böyle, çok, ııı, zorlandığın, ııı, dönemlerde eşinle bunu, ııı, tatlı tatlı, hani, ben, ııı, diliyle kendi duygularını anlatarak konuşman onun da empati yapmasını sağlayabilir. Iıı, v ve, ııı, çok, emm a lisedeki hani o ortamı özlediğini ve, ııı, onlarla arkadaşlık ettiğinde kendini iyi hissediyorsun ya, bunları da bırakmamaya çalış. Yani kendini unutmamaya çalış. Bu ortamları ne kadar çok sık, ııı, aslında yaşarsan kendine de o kadar çok, emm, biraz, e, bir tarafı doldurmaya çalışırsın gibi geliyor bana. Ne dersin?
Evet. Evet. Doğru. Kesinlikle. Doğru. D değil mi, haklısın. Hı hı. <smacks lips> Doğru, evet. Keşke yalnız ona biraz daha, ııı, fırsatım olsaydı. Çünkü, ııı, iii, işte, samimi olduğum lise arkadaşlarım, okul arkadaşlarımdan çok uzakta bir ülkede yaşıyorum, maalesef. Hani, ııı, onlarla senede 1-2, senede 1 anca görüşebiliyorum ama hep aynı samimiyette. Iıı, diğer olduğum sosyal ortam, ııı, maalesef hep yaşadığım ortam ve hep içinde bulunduğum ortam. Hani, oradan çıkış yok gibi. Iıı, işte, o biraz beni zorluyor ama dediğin gibi, iii, eşimi yalnız göndererek belki biraz, ııı, ımm, kendime mola verebilirim. Iıı, bu da bana biraz daha, ııı, iyi gelebilir. Iıı, bunu yapabilirim. Hı hı.
Anladım. Çok güzel. Hı hı. Tabii ki. Aynı zamanda kendi çevreni de oluşturabilirsin burada. Yani, tamam bu senin kendi çevren de olmuş eşin dolayısıyla ama kendini mutlu, samimi ve doğal hissettiğin anlar, eee, bazı arkadaşlarınla illaki olacaktır. O yüzden, belki, ııı, bu ortamlarda, ııı, çok daha fazla geçirmek yerine kendi arkadaş ortamını yaratıp orada, ııı, biraz daha vakit geçirmek iyi olabilir.
Hıı, doğru diyorsun aslında. Ben buna da fazla kafa yormamıştım şimdiye kadar. Hani, zaten yeterinden fazla insanla sürekli görüşüyoruz diye ama, ııı, o insanlar bana mutluluk vermiyorsa belki de dediğin gibi, iii, kendi ortamımı oluşturup kendi arkadaşlarımı seçmek bana iyi gelecek. Çok teşekkür ediyorum.
Kesinlikle. Rica ederim. Hoşça kal.